Привет.
Привет. Вот хочу спросить у те
А расскажи Да, давай поговорим, мгм.
я как раз хотел у тебя спросить. А, какая песня, а, напоминает тебе о счастливом каком-то моменте в жизни? Если есть такая.
Давай. О, класс. Конечно, классная тема такая, слушай, для разговора. А почему-то сразу меня переносит куда-то в юность. Вот сразу моментально, вот при, э, таком вопросе, вот э: "Какая песня, да, там счастливый момент?" Почему-то это сразу юность, это сразу вот какие-то первые первая любовь, это какие-то дискотеки школьные, и сразу почему-то мне навскидку вот группа "Руки Вверх!". Это была такая популярная группа в те времена, когда я
Мгм. Ну, я согласен, да. Это интересно очень. Да. Да. "А где же вы, девчонки, девчонки, девчонки?"
Вот, конечно, "Девчонки", "Студент", "Крошка моя". Это была, по-моему, самая-самая популярная песня.
"Крошка моя"- прекрасная песня была, да. А ещё была песня Ка как же она там? "А твой твой Андрей" или нет, не Андрей никакой, там имя какое-то было. Ну, какое имя? М. Ну
Вот, и я просто помню Да? Ага. Ага. Ой, я это это тоже. А, э "любишь ты Алёшку больше, чем меня". Господи, я помню Да-да-да, у нас, причём, в компании был и Алёшка, и Серёжка, и мы всегда пели эту песню. Это было так интересно, знае Да. Да. Про Алёшку. Но, кстати, эта же песня, вот это какая-то старая была песня, и вот "Руки Вверх!" Ее перепели, насколько я знаю. Вот, потому что где-то я когда-то слышала, а, эта песня, вообще там в каком-то там старом старом исполнении. Ну, я могу ошибаться, конечно. Да. Ну, вообще, вот именно почему-то Ага, вот не знаю, почему вот именно песни "Руки Вверх!"- это вот самые такие какие-то тёплые воспоминания, но потом ещё такие типа группы "Рефлекс". Я вот точно помню. Сейчас я даже поделюсь. Группа "Рефлекс" "B первый раз".
Любишь ты Алё Алёшка! Песня называется "Алёшка". <chuckles> Да, это очень милая была песня про Алёшку. Ещё думаю, кого любишь? Алёшку, да. Я не знал, не слышал об этом. Да. Ничего не могу сказать. Так. А вот "Рефлекс" это не вот такая вот там была песня "Солнышко моё, вставай?" Это н
Нет, а, не знаю, не помню. Я помню, там у них была песня "Наверно, это в первый раз".
"Солнышко моё, вставай!" Вот такая была. Но я не знаю, это "Рефлекс" или нет.
Нет, э, "Cолнышко мое, вставай" это вообще, по-моему, Катя Лель пела, певица такая.
Нет, точно не она, не ее не ее стиль.
Нет? Нет. А а. Ой, тогда да?
А ты слушала, например, Земфиру, "Мумий Тролль"?
Кстати, да, Земфира, да. Ой, я обожала ее песни, кстати. Очень мне нравились.
Земфира была прекрасна. Я не знаю, как сейчас, э ну, вот последние, там, допустим, 10 лет.
Ну, я сейчас как бы, я не знаю, современные песни есть ли у нее или нет, но вот из старых мне очень много песен нравится. Причем вот они как раз эти песни пришлись тоже на мою юность. И я помню, я еще ездила в пионерские лагеря. Вот и я ездила там, помню, последний год. И вот ее песни, не знаю, они казались какими-то такими глубокими, какими-то такие романтичные, да, такие какие-то, ой, прям вот я щас вспоминаю, у меня прям мурашки по коже.
Мгм. Они глубокие, лирические, со смыслом. Да, Земфира была с прекрасными абсолютно к концертами, э э, концертами с альбомами, и я почему говорю концертами? Я был
Да. С альбомом вот эта вот песня у неё: "Корабли в моей гавани". Ой, вообще! <tsk> Я не могу. Это просто это просто огонь какой-то, я не знаю!
Да, есть такое, что да, абсолютно верно. И ещё у неё песня была, по-моему, "Прощай" называлась, и я помню, что, м, вот когда, например, в клубе играют песню "Прощай" вот эту, то значит всё заканчивается, и, значит, уже 4 или 5 утра, и пора расходиться.
Да, да, да, да. Так. О, боже, и надо идти домой. <laughs> Точно. А я, кстати, помню, знаешь, вот, а, м, помнишь вот, когда вот дискотеки, да, вот раньше были? Ну, я сейчас не знаю, сейчас немножко другой формат дискотек, ну, по крайней мере, здесь, в Европе, где я живу. Вот всегда вот последняя песня- это была какая-то супер такая классная, суперпопулярная. И это был медляк обязательно. И вот почему-то, вот сейчас я опять вспомню группу "Руки Вверх!", Когда у них вот эта песня была, а: "Солнышко ты моё ясное", "я не отдам тебя никому". Боже мой, это просто
<chuckles> Да, поэтому уТа Мгм. Да. "Я не отдам тебя никому". Да, абсолютно верно, были такие. Но это старые это старые песни. Мне кажется, что это просто середина Нет, наверно, это конец 90-х - начало 2000-х, да?
Да, это была такая крутая песня. М м. Ну это Вот, ну вот, да, вот я помню как раз 2000-й год, я закончила школу тогда, да, и я как раз училась в ну, училась дальше, и вот как раз на это время пришлось вот пик этих песен. Хотя, по-моему, они даже были немножко раньше, я вот не помню. Ну, вот, в общем, вот группа "Руки Вверх!" Да.
Мгм. Вот эти Ну, вот я думаю я думаю, что это в районе 2000-го года, плюс-минус несколько лет. Вот как раз то, что мы обсуждаем, это, а, песня и творчество вот этих лет.
Мгм, мгм. Да, наверно, а потом ещё "Иванушки International" пошли. Ну вот они тоже были такие супер популярные. Но как-то вот они "Тополиным пухом"? Ну вот да.
Да, с "Тополиным пухом", и но они были супер поп популярны вот в самом 1 составе, когда у них был вот такой вот, ну, ме да, абсолютно верно, вот именно он.
Да, да-да. Игорь Сорин у них был, да. Ой, он такой он такой интересный был парень, да, ну, потом как-то Ну, кстати вот
Ну, такой с необычный.
Необычно. Ну, у них, кстати, вот классный состав был поначалу, вот они мне очень нравились. Вот этот рыжий, вот это а Андрей Андрей, как его, не помню, по-моему, да, звали его, не помню, а, э, ф
Ан Андрей- это рыжий, который стал такой такой, с такой, м, ряхой у него щас, такой он стал ну нь Ну, им им сейчас уже 50, наверно, с хвостом с приличным, лет 55.
Ну, он потом ну, знаешь, вот они, когда вот только начинали, они были классные. Ну, конечно. Да, ну, нет, чё, так много что ли? Нет, пожалуйста, нет. <laughs>
И Андрею. Да, я думаю, что им точно за 50, а вот сколько, наверно, 55.
Да? Oго! Не, ну, всё равно, когда вот они только тока начинали, вот они какие-то были такие вот классные, какие-то свежие такие были, а потом вот они стали такие, ну, лично для меня, они стали какие-то чересчур пафосные такие, вот я такое не люблю. Вот.
Они были очень хорошие. Я помню, что все девушки на Да? Ну вот, э, как раз в в то время вот, когда этот Сорин был, а, и у них были этот "Тополиный Пух", там какая-то к "Kукла Маша, кукла Даша", и все девушки просто просто чуть ли не до слёз доходили, да.
М, мгм. Да-да-да. Да, да, да. "Кукла Маша", да-да-да, вот они, да. Сходили с ума. Господи, да, я помню. Это же просто с ума сходили все по этим песням. Конечно, я думаю, это все помнят.
Это было, это правда. Это были легендарные группы. Я не знаю сейчас вообще, есть ли что-то подобное вот по масштабу то, что так цепляет публику? Понятия не имею.
Ага, ага. Ну, не знаю даже. Ну, из современных я как бы не особо какие-то знаю, слушаю, ну, мне больше нравится вот все-таки что-то из старого. Ой, зна знаешь, даже вот взять того же Юру Шатунова, да, вот насколько у него классные хиты были. Хотя, конечно, это нем ну, немножко не моего поколения, это больше поколения моих родителей, вот, но тем не менее, всё равно классные песни.
Ну, то есть, есть вот какие-то там М-да. Да, да, ну, у него были прекрасные хиты, да, лирическая у него была очень, а, эстрада классная, можно сказать, но она такая постарше.
А. Я вот, кстати, недавно смотрела фильм, называется "Ласковый Май". Вот, ну, это художественный фильм и, э, там, ну, он такой достаточно интересный, мне лично понравился. Конечно, там как бы, э, не все факты как бы правдивые. Там больше такое уже как, э, ну, как для фильма, там немножко перекручено, переделано. Но в то же время всё равно фильм получился очень интересный. Про историю создания этой группы, про этих ребят, которые там пели. Вот.
Мгм. Так. Мгм. Я только помню, что там такое время было, что не все их помнили, не все их знали в лицо, и они могли одновременно гастролировать в разных точках
Так. Да-да-да, много групп. Да-да-да. Ну, вот, кстати, если посмотреть документальный фильм, да, там классно это всё описывается, как они всё это проворачивали.
в разн в разных местах. Именно вот эта тема, что они делали деньги, ездя как бы "Ласковый Май", а на самом деле это разные группы под фонограмму пели вот. Ну, составы, разные составы. Вот у них какая-то такая история.
Вот. <laughs> Ну да. Ну да. Я, кстати, вот еще Да, я, кстати, вот не знаю, вот если говорить о старых каких-то ф э, песнях, а мне почему-то вот, ну, мне вообще нравятся очень старые песни, хотя я, ну, такая типа современная вся, но в то же время вот почему-то мне очень, м, запомнилась песня, а, Юрий Лоза поет "Плот". Вот, э э, "Маленький плот".
Да. Так. Ну, я помню эту песню, ну, п это в всегда смеются, что у него одна-единственная песня и есть.
Ну, я не знаю, какие у него еще были песни, может быть, были, я помню у моих родителей на бобинах эти песни были. Но вот, кстати, именно эту песню буквально недавно я с другом ехала в машине, и почему-то он включил, а мы, ну, как бы, м, ну, нам там плюс-минус по 40 лет, да, мы вроде не такие уж и старые, эта песня не нашей молодости, но в то же время он врубил на всю эту песню, господи, я так напелась от души! И потом, как-то мы через пару дней пошли в клуб, и да, и ночью мы шли просто по городу, и мне так захотелось петь, я просто во весь голос пела эту песню. Вот она настолько у меня классная какая-то, не знаю почему.
Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, она Мгм. А ты попробуй поменять в этой песне одно слово, и меняется весь смысл. Если вместо слова вот думать в голове, если вместо слова "плот" "плод"." Плод, мой плод", то довольно-таки смешно то довольно-таки смешно получается. Ну, плод, который как <chuckles>
А ага. Например? Так, плод. Ага, ну, интересно, надо попробовать. <laughs> Ой, я, кстати, вообще, если мне хочется петь, да, я вот, допустим, не знаю в слов как каких-то песен, да, особенно, ну, это сейчас мы можем, допустим, открыть интернет и посмотреть любые тексты песен, да. А раньше как? Где-то услышал, мы половины не помним, не знаем, вообще поёшь, что попало, вообще, абсолютно вот.
Мгм. И при привираешь, да.
Конечно, почему бы и нет, особенно если эта песня на иностранном языке, вообще можно петь ля ля ля, тра та та и так далее. Да-да, ну.
Вот насчёт песен можно выдумать любые слова, да. А вот мне нравится, например, если взять и какие-то п ну, песни люди переделывают. Вот смотри, вот помнишь, у Пугачёвой есть "Арлекино", и там "Арлекино, Арлекино, надо быть смешным для всех. Арлекинo, Арлекино, есть одна награда смерть".
Так. Да-да, есть такое. Да-да-да. Смех. А, сме <laughs> Смерть, господи. Как страшно. <laughs> Вот это фантазия у человека! Ага.
Ты понимаешь? То есть, если если вот так сделать, а потом а потом там дальше она вот так очень смеётся таким: ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха. То есть, представляешь себе, если это слово поменять со смеха на та вот это то получается очень, м, очень забавно.
Ха ха ха ха ха ха ха, ну да, там такой он прям пронзительный. Ну да. Ну, а почему бы и нет, кстати? Можно прикольный кавер сделать, да. А вот. И перепеть. Да.
Ну, вот именно. Вот, но вот мы с тобой ещё не вспомнили "Мумий Тролля", который действительно великолепный был в своё время.
Так, кстати, "Мумий Тролль", точно. Да, кстати, у них классные песни были. Мгм.
А я на его концерте был, ну, м, не то что не так давно, может быть может быть, года 4, 5 тому назад, и мне ужасно не понравилось, потому что всё как одна песня, он не пел старые, а пел непонятно что. И.
Вау. Ого. Ага, ага. Так. Ого, то есть какие-то новые хиты современные?
М м, новые, вот слово "хиты", я не знаю, насколько уместно так сказать, но что-то новое, и это было всё как одна песня. И я видел, что, по-моему, это вообще не заходило людям, и было непонятно.
Ага, хиты- неуместно, поняла. <chuckles> А.
Вот, а ста старые были шикарные.
Ну да, ну, я не знаю, н ну, вот для меня все-таки да, вот все-таки старые хиты как-то они, ну, не знаю. Новые, из новых я вообще, кстати, вот очень много, да, которых исполн которые есть, э, исполнители вот еще старые, да, которые и вот сейчас они поют какие-то новые песни, я их вообще даже не знаю и не слушаю. Вот вот из старенького да. Вот. Не зн
Мгм, да. Очень тяжело этих м, даже старых, которые сегодня пытаются под новый современный формат что-то спеть, оно не заходит больше, оно непонятно.
Да-да-да. Ага, ага. Ну да, согласна, так.
Вот я, например, очень люблю очень люблю русский рок направление. Ну, это, например, там "Би-2"? М, и и "Би-2", и "Сплин" в том числе, но если сказать, вот вот чей я фанат, то я фанат "ДДТ" Шевчука, и
"Би-2", да? "Сплин"? Ага. Так. О, кстати, да, я помню. Это тоже песни моей э, моего детства. У меня родители такое слушали.
Это немножко да, это издалека, но тем не менее я вот фанат его, или, например, я ещё очень люблю, ам
"Что такое осень? Это небо". <laughs> Придётся идти в караоке.
Да, точно, точно. Ну, на самом деле у него таких таких вот как как "Осень", м таких, знаешь, прямо масштабных песен, мне кажется, штук 20. То есть это не человек 1 песни.
Да-да-да. Ну, вот раньше какие-то песни многие, да, вот были какие-то с каким-то смыслом глубоким. Вот слушаешь, взять того же Цоя, например, взять т тоже "ДДТ", ту же Земфиру, а, ну, не знаю, какие-то
Да. Даже Гарика Сукачёва. Вот Сукачёв был хорош в своё время.
А, вот. Н-да. Макс Фадеев, мне, кстати, тоже очень нравились песни у него, очень много у него было классных песен.
Но это Да, да. А ты помнишь, Линду он сделал проект? Была Линда.
Да, кстати, вот я только хотела сказать, Линда. Э, и, кстати, мне вот у него нравится песня, она вышла, ну, она достаточно такая новая, как я думаю, ну, может, ей там пару лет, может год, не знаю, сколько. Э, называется "Скажите детям". Вот настолько глубокая песня. Ой, я не знаю, у меня прям мурашки от нее по коже, вот он там так пронзительно поет, там еще девочка подпевает. Вообще супер супер крутая песня. Вот. Очень, да, я согласна, да.
Мгм. Да. Интересно. Интересно, да. Но он талантливый человек сам по себе с Я как-то видел с ним интервью не так давно. М, он талантливый парень.
Ну, не знаю. Мгм. Да. А вот из из русского рока, вот "Би-2", например, мне нравится вообще только одна песня это "Молитва". Вот, э, там про любовь как бы такая песня. И причем, она мне нравится. Я смотрела фильм, называется "Метро", ну, там типа фильм-катастрофа это российский, ну, он уже достаточно давно вышел, не знаю, может лет 10 назад. И вот там была эта песня о любви такая. Вот она меня настолько зацепила, хотя группу "Би-2" я вообще не люблю. А вот эта песня мне очень нравится, я прям с удовольствием ее слушаю, и она вот, а, для меня какая-то вот ассоциация с какой-то вот, м, не знаю, теплотой, любовью, с какой-то такой вот, м, с чем-то таким вот, эм, тёплым, глубоким таким. Вот. Вот мне нравится эта песня. Мгм.
Вот. Да, это, конечно, интересно. Мгм. Да. Понимаю. А вот в противоположность тому, что ты говоришь, а у тя нет таких песен, которые вдруг заходят в голову и не вылазят, и потом ты всё время одно и то же в голове крутится, ну, ты думаешь: "Kакая идиотская песня". Я могу щас пример привести. Вот я не знаю, ты слышала когда-нибудь, щас современная песня есть "Сигма-бой".
Так. Ага. Господи, есть, конечно. Конечно, есть. Бывает такое. Ага. Так. Не знаю даже.
Она звучит приблизительно вот вот приблизительно вот так: "Сигма, Cигма-бой, Cигма-бой, Cигма-бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой". И дальше вот всё вот так же. Ну, я, конечно, дальше не знаю как, но всё вот так же. Вот мне стоило услышать её однажды, и я хожу такой: "Cигма Сигма-бой", по дому, напеваю. То есть чушь, которая у тя заседает в голове. Ну, бывает.
Так. Ой, не, я такое не слышала, нет. <laughs> Ага. Ага. Да. <laughs> Ну, вот бывает такое бывает такое, да, и причем невозможно её выкинуть, да. У меня буквально недавно ребёнок в "Тиктоке" показал мне, как какая-то крыса танцует под какую-то мелодию. И всё, мне она как заела, и причем я уже забыла, где я услышала эту мелодию, я просто хожу ее и под нос пою. Он смеется, говорит: "Мам, тебе понравилось?" Я говорю: "Я вообще не знаю, что это такое". "Так это же"- говорит.- "Там крыса вот танцует под нее в "Тиктоке"". "О, господи!"- говорю.- "Как, как ее выбросить? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь". Да, бывает, конечно. Ну вот. А бывает такое, что вот да.
<laughs> Ну, вот именно. <laughs> Точно. Точно, вот бывает просто ерунда вот даже, даже вот эта песня "Cолнышко моё, вставай!" М, чудовищная песня, <chuckles> но вот но западают в голову, ходишь и поёшь.
Да. Ну, тоже. Но всё-таки, мне кажется, что это Катя Лель пела, нет? Вот почему-то мне кажется.
Вот я спорить не буду, но я уверен процентов на 85, что нет, не она.
Нужно, нужно посмотреть. Солнышко мое, вставай. Нет, мне все-таки кажется, что это она. Ладно, спасибо. Да, круто, вообще. Да, супер. Да, всего хорошего. Пока!
Какая-то вот группа. Вот так. Да, точно. Вот так. Ну, хорошо, спасибо тебе, очень милый разговор о музыке. Пока! Счастливо!